Oke, makanan favorit pas hujan itu yang paling sering dan paling cepet yang bisa aku dapetin yang pertama itu adalah, Indomie rebus. <chuckles>
Oke, <chuckles> karena mungkin deket banget tuh ya, Kak, ya, tinggal pergi ke dapur gitu ya. <chuckles>
Betul betul. Betul sekali. Itu yang paling cepetlah gitu.
<chuckles> Ada alasan tersendiri nggak, Kak, kenapa Kakak suka banget tuh makan Indomie rebus?
Oke, eee, kalau alesan tersendiri kayak, itu enak banget ya Indomie rebus sebenarnya gitu jadi kayak apalagi ya alesannya, eee, karena, heeh. <chuckles>
<chuckles> Kayak generik banget, Kak, gitu ya alasannya ya. <chuckles> Kayaknya nggak ada sih yang bilang Indomie itu nggak enak gitu, Kak, ya. Bahkan sampai, ke Afrika sana gitu kan kayak dipuja-puja banget tuh. <chuckles>
Betul. Ya kan? Betul, kan emang seenak itu. Nah, cuman kalau hujan-hujan tuh entah kenapa tuh, eee, level kenikmatan itu bahkan bisa meningkat gitu sih kalau menurut aku ya, kayak, Indomie rebus pedes pake telur itu, wah luar biasa sih pas hujan.
Mhm. Oh, gitu. Heeh. Iya. Oke. Oh, jadi Kakak makannya itu, eee, di luar ya sambil hujan-hujanan gitu maksudnya atau gimana, Kak?
<chuckles> Di dalam rumah aja di dalam rumah aja. Nanti nanti kuahnya jadi tawar soalnya kalau makannya pas lagi di tengah-tengah jalan yang hujan gitu ya, hmm.
Oh, nggak ya. Oke dalam rumah, mhm mhm. Oke, iya iya. Aku kan tadi harus spesifik kan nanyanya. Kadang kadang-kadang orang kan punya kebiasaan yang unik gitu kan. Barangkali nih, ketika hujan Kakak tuh, "Wah, seru nih sambil makan Indomie hujan-hujanan," gitu kan, eee, iya kan? <chuckles>
Bener sih. <chuckles> Bener sih. Heeh. Betul juga. Belum nyoba lagi. Heeh, nanti ya. <chuckles>
Oke, Kak. Jadi, biasanya Kakak itu, eee, masak Indomienya tuh, eee, yang rebus ya? Yang berkuah ya? Waktu hujan-hujan ya, mhm mhm, eee, itu Kakak masak sendiri atau langsung dimasakin tuh sama yang nolong-nolong di rumah?
Betul. Betul.